Okey, well, experience. Cheap
Ah, iba naman ang bayad do'n. Oo iba naman ang bayad do'n kasi four hundred fifty Oo, ₱450 per head naman. Pero may kasama siyang mga sweets, unlimited sweets, like, yung mallows na pwede mong lagyan mong ilagay do'n sa may bonfire. Oo.
Ah, hiwalay pa yun. Ah. Ooh, marshmallows. Pwed Oo. Sop ano ko yung nag-dinner kayo sa iba na, hindi na kayo nag-dinner do'n, gano'n?
'Di na kami nag-dinner do'n, yun na lang, yung mga yung four hundred fifty oo, sa bonfire, mga puro sweets, ganon siya. Tapos unlimited na chocolate drinks, 'yan.
Sa bonfire. Mm. Wow, so pa espesyal talaga yung, oh. Mm, galing galing. So yun yung parang special na parang ano niyo 'no, oras niyo, nag-bonding kayo, libre siya, sa magandang oo, magandang lugar, ayan. Ako, yun yung nabanggit ko lang kanila simple lang, talagang ang umaandar lang kuryente, ganyan. <gasps> Uhm mm.
Oo. Oo, libre. Oo. Actually, in unforgettable siya sa'kin 'no, kasi nakasama namin yung mga friends, oo.
Mukha naman. Mukha naman, ayan. Ako na ikaw naman, paano nakakatulong ang 'yan, yung hobby na swimming, para mas maging close kayo ng pamilya mo?
Oo, ang saya. Ay, siyempre, yung bonding, 'di ba? Yung bonding ninyo ng family mo. Tapos yung mga s tawanan ng mga anak mo, yung mga ngiti nila, priceless yun 'no, na, nag-enjoy sila, na nag-enjoy talaga sila. Kahit na pag-uwi namin pagod na pagod sila, so worth it naman, yung gano'n, 'no? Oo. Oo.
Mm. Yun. Oo, oo, 'di ba? Ayun. Ayun nga, eh, tama yun. Mm. Sulit, 'no? Oo, sulit yung yung gastos, kung lalo na kung kayo yung kunyari, 'di ba. Minsan talag mag magre-resort kayo dahil pinaghandaan niyo, binook niyo, tapos, may mga pagkain kayong dala and then swimming, yun yung mga bata, 'di ba. Medyo-medyo nakakapagod siguro kung minsan, like kunyari magta-travel kayo ng medyo malayu-layo, kunyari sa Pansol, ganyan. O kung saang ano, <sniffs> 'yan ok
Oo. Oo. Ay naku, yung pinakamalayo na napuntahan namin, Pagudpod. Literal, oo. Pagod talaga, oo. Oo, pagod talaga.
Ah, sa Pagudpod, ah. Oo, Pagudpod. Pagod talaga.

Sa pamilya naman, I think, buong pamilya mahilig talaga kumanta. So, hindi lang ako, ayan. Pero 'yan tanong lang kita, kung bibigyan ka ng 'yan pagkakataon. Hmm, ano bang bagong hobby ang gusto mong subukan kasama 'yong pamilya mo?
Mm. Bagong hobby? Siguro 'yong mag-hiking. <chuckles> 'Di ba? Hiking, oo. Kasi malapit kami dito sa Wawa. Oo gab although nag nag 'yong kami no'ng husband ko last month din no'ng nagpunta kami sa, ah, Parwa Mt. Parawagan, 'no? As in talaga ang taas, 'no? Buti na lang hindi siya matarik, 'no? So, umakyat kami do'n. Ay panalo ang view, 'no, ang ganda ang ganda talaga. Oo.
Ah, okey, okey. Ah, mahi adventurous ka rin talaga, no? Mm. Oo. Mm. Okey. Mm, mm, mhm. Ay, oo. So, talagang naaano mo sa naano ka sa mga view, sa adventure kahit papano, 'no? <sniffs> Tsa
Oo. Pero hindi ko kasama hindi namin kasama 'yong mga bata kasi nga, ano, eh, mataas, eh. Oo oo.
Medyo mahirap, ano? Mhm. Tsaka ,siyempre, kakaray-karayin mo 'yong mga maliliit, kunyari, 'di ba? Tapos
Oo oo. May maliit ka pa kasi ako. So, mahirap.
Oo, kaya, di ba? <laughs> Hiking.
Oo, kaya dalawa lang kaming mag-asawa. Eh, ikaw ba? Naka may gusto ka bang bagong, ah, gawin na maging hobby?
Hmm. Kasama ang family? Specifically, siguro <clicks tongue>
Oo.
hindi siguro siya hobby, pero gusto ko mag-travel kami international kasama sila. Um
Wow! Ano naman 'yan, saan naman 'yan?